Evet. Evet ve, hani, aslında bence, hani, restoranın boyutuna göre küçük. Ya, az sayıda çalışan var ve çok koşturmalı geçiyor. Bana aslında oradaki stresten daha çok Hani orada olduğum zamanlarda o stresi yönetebiliyorum bir bakıma. Çünkü yönetmek zorundayım. Ben şu anda iyi hissetmiyorum, bir oturayım, diyemiyorum. Ama öncesinde çok stresli oluyorum. Böyle, işte, şeyden, emm, uygulamalarda, işte, ııı, Google'ın gösteriyor yoğun mu, falan diye. Giderken yolda ona bakıyorum sürekli. Gerçekten çok insan var mı şu anda, çok rezervasyon var mı, falan. Onu, böyle, öncesinde yönetmek çok şey oluyor, zor oluyor. Bir de, böyle, bir öyle stresle gidince ilk başlarda da, böyle, birazcık ellerim titremeye başlıyor. Sonra diyorum, ellerim titriyor şu anda. Iıı, ya içecekleri düşürürsem, yani, hani, elimden kayarsa. Ve falan, böyle, korkularım oluyor. Evet, evet. Yani, orada, böyle, artık, ııı, tam bir çaresizlik durumu hissediyorum. Çünkü zaten titrememem gerekiyor, işim bu, yani. Bir şeyleri bir yerden bir yere taşımam gerekiyor. Aynen, o beni çok zorluyor. Ama ona da tam bir, eee, çözüm bulmuş değilim kendi adıma.
I hı. Hı hı. Zorundas <chuckles> I hı. <chuckles> Kontrol ediyi <chuckles> O, oh! Çok kötü! <chuckles> A, minik bir de anksiyete var, yani! <chuckles> Buraya bağlıyım. <chuckles> Aslında Stres değil de stresin, eee, varlığı yani stres olacak olman seni, eee, strese sokuyor. Böyle, inanılmaz zincirleme bir durumun içerisindesin. O nasıl, ııı, çözülür gerçekten, eee, birazcık daha, eee, belki, hani, eee, kendine güvendikçe, bu konuda biraz daha e, tecrübelendikçe bir yerden sonra artık, ııı, o, ııı, Google'ın, eee, yoğunluk kısmını falan bile kontrol etmeyeceksindir, eminim. <chuckles>
Evet. Evet. Evet. Evet, tam olarak böyle. Evet. Umarım, umarım, yani, evet, ooo, işe gitmeden, huzurla gitsem belki zaten o stresi, oradaki stresi bir bakıma alt edebileceğim. Ama evet, boşverebilmek bence bu tarz bir durumda, hani çok ciddi olmayan bir durumda. Bazen iyi bir seçenek olabiliyor.
Değil mi? Bazen boş vermişlik iyidir. Değil mi? Çok çok teşekkür ederim, bu sohbet için gerçekten, eee, çok güzel bir sohbetti. İyi ki geldin, iyi ki tanıştık.
Ben de teşekkür ederim Ben de teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.